Waduh, i tapi ketika kejadian itu berarti kan tadi kan kamu ada ber-7 ya, termasuk sama temen kamu ini, nah, eee, ketika setelah hari itu apa yang terjadi tuh? Maksudnya apakah malah marah-marahannya berlanjut sampai sekarang, atau ada kejadian lain setelahnya?
Betul. Nah, setelah kejadian itu kan kita, eee, ngerasa dia udah jahat banget ya ke kita ya, nah dia dianya ini, si temenku ini yang kit yang kita rayain ulang tahunnya, dia buat grup baru di WA judulnya tuh "Oke", gitu doang, isinya kita ber-7, dan di situ dia, eee, ceritain kalau dia gak seneng dengan tingkah laku kita yang tidak seolah-olah tidak mendengarkan dan tidak mengerti dialah di pagi itu, gitu. Isinya tuh itu semua chat-an dia. Dan, kita kan kayak kaget dan speechless ya, terus talak eee, kita semua tuh gak ada yang nge-reply, eee, chat dia dan kita langsung nge-left grup gitu, Bang. Nah, sejak saat itu kita semua di-unfollow terus kayak di-hide semua, semu story-story yang gak penting gitu ya dari dia, kita semua di-unfollow dan gak ada komunikasi lagi sejak saat itu.
Oh, oke. Wah, oke. Sangat disayangkan sekali ya, karena kejadian yang sebenernya awalnya kan niatnya baik ya untuk merayakan ulang tahun tapi ternyata malah menjadi sebuah petaka gitu ya, jadi miskomunikasi, malah menjadi akhir pertemanan ya, gitu kan. Nah, cuma ini kan, eee, setelah itu gimana tuh respon kamu dan mungkin dan teman-teman lain, eee, terhadap hal itu?
Betul. Bener bener, Bang. Ah. Kita sih apa ya, langsung ngerasa kalau, wah, dia playing victim banget, dia yang ngenyakitin kita ber-6, malah dia ngerasa dia yang tersakiti, gitu. Jadi kayak, apa ya, kalau sekarang-sekarang sih aku pikir, "Ya, karena kalian kurang komunikasi aja nggak sih," gitu ya, tapi kan ini kejadian kayak 7 tahun yang lalu yang belum terlalu mateng gitu pemikirannya. Nah, jadi saat itu kita pun tidak berusaha untuk nge-reach dia lagi setelah dia unfollow kita gitu, kayak nggak berusaha untuk, eee, minta penjelasan atau apa, dah kadung benci banget gitu, Bang. Jadi ya setelah itu pun kita ya, eee, kalau keluar pun terus ber-6, terus kayak, eee, apa ya, kemarin juga temanku nikah ya, temanku nikah itu juga nggak ada ngundang dia, dia nikah pun dia nggak ada ngundang kita, gitu.
Mhm. Oke.